Evet, selamlar.
Selam.
Hayatında öğrendiğin en ilginç olmasa da ı ilginç bilgilerden birkaç örnek verebilir misin acaba?
Hıı. Yani, ilk aklıma şu geldi; eee, hani, biz tarihimizi, böyle, 5.000-6.000 yıl öncesine falan dayanıyor diye biliyorduk genelde, işte, tarih derslerinde falan. Eee, son dönemlerde, işte, yapılan kazılarla Göbeklitepe'yi keşfettiler ve aslında 12.000 yıl öncesine dayanıyormuş. Yani, bu beni çok şaşırtmıştı bu bilgi.
Hı hı, evet. Göbeklitepe on iki bin yıl öncesinden miymiş?
Evet, 12.000 yıl öncesine dayanan bir yapı olduğu söyleniyor ama bence orası büyük böyle kasabalarmış bir yer. Mutlaka onun daha da öncesine dayanıyordur diye düşünüyorum.
Aslında, ııı, doğru diyorsun. Ya, bilmiyorum, sadece o ya 12.000 yıl öncesine dayanıyorsa bu 30.000 yıl öncesine kadar da dayanabilir. 60.000 de olur. Belki 300.000 de olur. Ben, 300.000 gibi gördüm sanki.
Hı hı. Belki. Yani, mümkün gerçekten, hani, tarihi bilgilerimiz bu noktada birazcık yön değiştirdi ve insanlar daha fazla sorgulamaya başladılar. Bence olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Ya, biraz şey ama zor mesela tamam, han 12.000 yıl öncesi bile çok zor da diyelim ki üç yüz bin yıllık bir tarihimiz var. Bunu kayda geçen herhangi bir anı olmadığı için mesela bilmemiz çok zor. Oradan kalıntılar
Hı hı. Hıı. Maalesef. Keşfetmek evet, bir noktada zor olabilir.
Toprağın altından çıkacak şeyler de bizi bir yere kadar götürür de 300.000 yıl öncesinde toprak altından çıkabilecek herhangi bir nesne ben olduğunu pek zannetmiyorum. olarak belki.
Hıı, varsa da belki henüz o teknolojiye sahip değiliz belki de. Hani, bunu doğru düzgün ölçebilecek şekilde.
Olabilir. Kanıtlayabilecek pek teknolojimiz olmayabilir. Yani, zaten, mesela, diyelim ki 250.000 yıl ve 300.000 yılları arasında 2 seçeneğimiz var. Hangisinin olduğunu ayırt edebilecek kesinlikle nasıl tahmin yapılabilir ki? Yani, hani, mesela, normal şartlarda Karbon-14 metodu bir 50.000 yıl öncesine kadar mı gidiyordu? 5.000 yıl öncesi miydi? 50 yıl mıydı? Öyle bir 50'li bir şey vardı, tam hatırlamıyorum ama bir süreden sonra
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hıı. Belki 50.000'dir, hani, on iki bini ölçtülerse, <chuckles> değil mi?
O zaman belki, yani, 50.000 olabilir ama mesela daha öncesini ölçmüyor diye hatırlıyorum. Hani, böyle, bir metot keşfetmemişler.
Hımm, evet olabilir. Evet, mümkün bence de olabilir.
Bana dershanede bir zamanlar bir öğretmenim şey demişti: "Piramitlerin içerisinde kablosuz elektrik var." diye bir kolpa sıkmıştı galiba ama kolpa mı, gerçek mi bilmiyorum. Piramitlerin içerisinde, Mısır piramitleri...
Hı hı. Nerede? Hıı.
Sence doğru olabilir mi? Yani, ben araştırmadım bunu gerçi ama.
Evet, yani, bakınca piramitler gerçekten ilginç yapılar, hani, büyüklüğü, devasallığı falan, bilmiyorum, hani, belki keşfedilmemiş ş sırları da olabilir, hani, sadece mezar olarak değil, belki başka amaçlarla da üretilmiş olabilir, bilmiyorum.
İnsanlar tarafından unutulmamış bilgiler. Yani, işte, 2 şey söyledi. Bir, içerisinde kablosuz elektrik dolaşıyor, o yüzden Ya, gerçi bu ger çok se hani, ütopik duyuluyor. Telefonunla girdin, telefonun şarj oluyor hikâyesini falan çekti. Dedim, "Hocam, yani, abartmayın da." Bir de şey dedi
Hı hı. Hıı, öyle olsa sanki yayınlanırdı, değil mi bu sosyal medyada falan?
Değil mi, bence de. Birinde de, hani, sağlıklı giren hasta çıkıyor, hasta giren sağlıklı çıkıyor gibi bir oda varmış şeyde.
A, a!
Öyle enteresan mistik, eee, doğaüstü olayların yaşandığını da iddia etti. Bence ilginç bilgi ama doğru mudur, değil midir? Bence pek de doğru değil. Kulağa doğru gelmiyor.
Hıı. Hı hı. Evet. Bilemiyorum. Hani, o elektrik olayı olsaydı birçok insan, mesela, hatta YouTuber vardı ya, Mr. Beast, geçenlerde Mısır piramitlerine falan gitti. Değil mi? Hani, en azından onlar şu bu noktada değinirlerdi, yani, çok ye yaygın olabilecek bir bilgi aslında, yayılabilecek bir bilgi.
Tabii, tabii. Giderdi, bir bakardı, kontrol ederdi. Evet, çekebilirdi de, yani, aynı zamanda herhâlde kablosuz elektrik. Çarpmaz belki ama.
<chuckles> Gerçekten. Ama bilmiyorum, hani, z ben de inanmıyorum böyle bir şey olacağına.
Evet, bana biraz hurafe gibi gelmişti zaten.
<chuckles> Hani, o mistik huda da var mıdır? O biraz şey gibi değil mi, bu paranormal şeylere falan giriyor, sanki.
Evet, evet. Çok doğaüstü duyuluyor. Yani, hiç alakası yok, bence gerçeklikle.
Hı hı. Ben şeye de çok şaşırmıştım. Hani, Nuh'un gemisinin de Türkiye'de olduğu falan söyleniyordu, böyle. Evet, öze özellikle o Cudi Dağı mıydı? Bir dağdaymış galiba. Orada, hani, Nuh'un gemisi oradaymış kalıntıları ama bu beni çok şaşırtmıştı. Ya, ben daha Orta Doğu'da falandır, diye düşünmüştüm. Türkiye'deymiş meğerse.
A! Çok doğru. Ben de orda ben de mesela hiçbir bilgi vermeseler Orta Doğu'dadır diye tahmin ederdim ama biraz sanırım dini coğrafya Orta Doğu olduğu için, eee, herkesin çıktığı yer, bütün peygamberlerin neredeyse çıktığı bölge o taraf olduğu için öyle tahmin ederdim de. İlginç, yani, Anadolu'da olması. Gerçi çok da anormal değil. Bir sürü hayvan çeşidinin bulunabileceği, eee, coğrafya olduğu için belki de aslında normaldir gayet ama enteresan bir bilgi yani. Cudi Dağı mı dedin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet Evet. Evet, galiba Cudi Dağı'ydı, hani, o o dağ olabilir.
Hangi şe şehirde kalıyordu?
Hıı, Şırnak mı acaba?
Urfa değil mi?
Şırnak, Hakkari tarafları galiba.
o bölge. Evet, galiba oralar, değil mi?
Hıı, coğrafyam çok iyi değil ama o taraflardaydı diye düşünüyorum, herhâlde, eee, Şırnak'tı.
<chuckles> Olabilir, olabilir. Enteresan bir bilgi. Bana şey
Ama bir yazarsan Google'a veya chat şeye, ChatGPT'ye falan sorarsan muhtemelen bir şeyler söyler bu noktada.
Hıı Evet. O Tabii, tabii. Zaten büyük ihtimalle doğrularlar. Yani, en azından tahmin edildiği yeri söyleyecektim bizden daha iyi biliyorlardır. <giggles>
<chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles>
Bana ehliyet kursunda Ya şöyle, ben zaten araba kullanmayı 12 yaşımdan beri falan babamdan öğrendiğim için, eee, hiç öğrenmeye ihtiyacım olmadı. Un te Eyvah, şunun bir sesini kapatalım, rahatsız etmeye alalım bir yandan. Eee, orada, hani, kurs hocam sağ koltukta otururken bir yandan kelimelik tarzı bir oyun oynuyordu.
Hı hı, ne güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.
Orada da, hani, bulmacasal sorular vardı. Bana bir ara şey sordu, unutamadığım anlardan bir tanesidir, yani, kadın o kadar rahattı ki yola zaten bakmıyor, zaten bildiğimi biliyor, farkında. Bana dedi, "Can" dedi, "Senin ııı, sen biliyorsundur bunu. Ayaklarından nefes alan hayvan hangisidir?" diye bir soru sordu. Ben de bir yandan yola odaklanmaya çalışıyorum. Bir yandan, hani, trafikteyim, aynı zamanda onu da şey yapıyorum.
<giggles> Ne güzel. Hı hı. Hıı. Hı hı.
Ama bu s bu soruyu sorduğunda, "Dikkatim dağılmadan bir düşüneyim lan" dedim, "Hangisi acaba ayaklarından kele eee, şey nefes alan hayvan?"
Hıı, ahtapot falan mı acaba?
Ahtapot değil. Koku alıyor yani havada olması lazım, suyun içinde değil. Öyle bir ipucu vereyim. Tahminin var mı?
Ha. Açıkçası yok.
<chuckles> Uçuyor.
<chuckles> Uçuyor. Bilmem, kartal falan olabilir mi?
Kuş değil. <chuckles>
<chuckles> Uçuyor ama kuş değil. <chuckles>
Evet. <chuckles>
Böcek falan mı acaba? <chuckles>
Uçan bir böcek. Ama güzel bir böcek.
He. Arı mı?
Yok.
Hımm. O zaman bilemedim. Nedir?
Daha güzel. Re renkli renkli.
Renkli. Kelebek.
Kelebek, evet. <chuckles>
Hıı.
Aslında enteresanmış, yani, burunları falan olmadığı için ayaklarının altının ne koku alıyorlarmış. Dedim, "Allah, Allah! İlginç." O yüzden çiçeklere falan konduklarında öyle algılıyorlar herhâlde gibi düşündüm.
Hı hı. Hıı. Evet.
Bu da öğrendiğim ilginç bilgilerden bir tanesiydi. <chuckles>
Gerçekten ben de ilk defa öğrendim bunu. İyi, öğrendiğim iyi oldu. <chuckles>
Iıı, şey hakkında bilgin var mı? Eee, zamanında Trump'ın ilk seçildiği dönem hakkından, nasıl halkı manipüle ettiği konusunda bilgin var mı? Hiç araştırmış mıydın?
O konularda çok bilgim yok açıkçası. Ben de zaten, hani, yeni taşındım Amerika'ya. O dönemlerde de, hani, siyasetle çok aram yok. Yani, çok bir bilgim yok bu konuda. Senin var mı?
Hı hı. Ha, e, benim var. Anlatabilirim. <chuckles> Ama istersen sen bir şey anlat. Sonra anlatayım ben. Varsa aklında bir şey?
<chuckles> Yani, emm, yani, böyle, ilginç bilgiler deyince benim aklıma genelde, işte, tarih falan geliyor. Hani, ora o dönemlerden örnekler geliyor. Mesela bu Sümer tabletleri var ya, hani, birçok bilgiyi özellikle bu dinî kitaplarda geçen çoğu bilginin benzerinin Sümer tabletlerinde falan olması, hani, eee, mesela, hani, Kur'an'ı Kur'an mesela diyelim ki kaç yıl öncesine dayanıyor? Diyelim, 1400 yıl öncesine falan desek, Sümerler daha önceki dönemde yaşadılar ve birçok tabletlerde, mesela, benzeri bilgilerin yer aldığı söyleniyor. Bu da bana çok ilginç gelmişti.
Hı hı. Evet. Yürümüş mü? Aşağı yukarı. Yazılı mı? Aslında zaten bütün dinlerin çıkış noktası aynı kaynaktan geliyor, teknik olarak.
Evet, yani, aslında, evet.
Hepsi aynı şeyi söylüyor. Eğer mezhebi katkıları saymazsak, Hristiyanlık da, İslam da her şey bütün dinler ortak bir amaç üzerinde çalışıyor iyi insan olmakla alakalı. O yüzden Sümerlerin de belki onlara da inmiştir bizim haberimiz yoktur, yani, yazmışlar demek ki bir yerlerden.
Hı hı. Evet. Belki de, evet, o kaynak, hani, bize geçmemiştir ya da onlara da zaten belki, hani, dini olarak düşünürsek bir peygamber veya bu tarz, hani, bilgiler önceden gelmiş olabilir, evet.
Gelmişlerdir, onlar da tabletlere kazımışlardır. Ama kitap olmadığı için ve yakın tarih olmadığı için bir tık daha belki haberimiz yoktur.
Hı hı. Bizim belki bilgimiz yok, evet, bu noktada.
Aslında, gayet de mümkün. <chuckles>
Evet, ama, işte, ilginç gelmişti, hani, o benzerlikleri falan bir kitapta okumuştum.
Ben dinleri daha çok öğrendikçe, yani, hepsinin içine daldıkça bizim lisede bayağı çünkü birkaç farklı dini öğrettiler. Gene, günün sonunda hepsinin aynı şeyi anlattığını fark ettikten sonra bir tık daha geniş bakmaya başladım dünyaya. Çünkü, hani, dindar olmak değil de, yani, bütün din Aslında din dediğin şey, bütün dinlerin özündeki, yani, hepsinin ortak noktada buluştuğu kısımdan ibaret. Bence geri kalanın, çok da, yani, mesela, ne bileyim, her dinin kendine özel, eee, seremonileri olur, genel kuralları vs. var, ya.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, evet.
Ya, onlar tamamen insan katkısı gibi geliyor bana. Çünkü diğer din de mesela o yok. Onda orada niye yok? Bizde niye var? Bizde olan onda niye yok diye düşünüyorum, düşünüyorum. Sonra bakıyorum ki zaten her şey iyi insan olmakla bağlantılı. Heps hepsi aynı şeyi emretmiş gibi geldi.
Hı hı. Evet. Evet, hepsi, aaa, Tanrı'ya, Allah'a, hani, inanmakla ve doğru insan olmakla, yalan söylememekle, hani, genel olarak o eee, ahlak kuralları var ya Değil mi, hepsi ona teşvik ediyor. İyi insan olmaya teşvik ediyor, yardıma, bu tarz şeylere teşvik ediyor. O ritüeller de sanırım evet, insanlarla birlikte, eee, gelişen şeyler, bilmiyorum.
Hı hı. Evet, evet, iyilikle. Aynı öyle. Ve, yani, bilmiyorum t hani, dindar olmak için illaki bir dinî kurala uyman gerekmiyor gibi bir noktada iyi bir insan oluyorsan ve Yaradan'a inanıyorsan ya bütün dinlerin söylediği günün sonunda aslında dindarsın. <chuckles>
Hı hı. Evet. Yani, birazcık, hani, vicdan meselesi ya genelde, hani, kişiyle Allah arasında olduğuna inanıyorum ben de bunun, hani, Değil mi, insanla Allah arasında olan o bağ aslında.
Hı hı, evet. Zaten, canım, yani, öbür türlü Bir tane din diyor ki, "Diğer hepsi kâfir. Onlar cehenneme gidecek." de diğeri aynı şeyi söylüyor. Ha, bu doğru değil ki, yani, bu hangisi doğru? İkisi de doğru değil.
Hı hı. Yani, mesela, şunu düşünüyorum, hani, diğer dinden olan birisi çok dünyanın en iyi insanlarından, gerçekten yardımsever, hani, sadece o dine ait olmadığı için tamamen cehenneme gidecek falan gibi bir algı bana da çok yanlış geliyor.
Kesin kesinlikle katılıyorum. Bence de çok yanlış. Yani, sonuçta İslam'ın, eee, ya ya da iş İslam'a inanan İslam'ı benimsemiş insanların bu fikirde olması, mesela, beni üzüyor isin işin gerçeği.
Hı hı. Evet.
Sadece, hani, kötü bir insan olsa da sadece Müslüman olduğu için cennete gideceğini düşünen bir kitle de var. O da acayip. Öyle bir şey olmayacak gerçekten.
Evet, yani, aslında genellemek değil de, böyle, benim gibi mesela ben de, hani, İslam'a inanıyorum ama, hani, ben bu şekilde olmayacağını düşünüyorum şahsen. Eminim böyle düşünen insanlar da vardır muhtemelen.
Evet. Zaten, yani, azıcık aklını çalıştıran herkesin ulaşabileceği bir sonuç var günün sonunda. Ama her her dinde de var yani. Aslında Hristiyanlık'ta da büyük ihtimalle bizim için de aynı şeyleri söyleyen, düşünenler vardır. Ne kadar eğitildikleriyle alakalı insanların.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, birazcık değişiyor gerçekten. Ben mesela şeyi hiç anlamıyorum, hani, bu mezhep ayrımları falan, ııı, yani, bence yaratıcı insanların bu şekilde ayrışmasını istemiyordur ya da istemez diye düşünüyorum. Hani, sen şucusun, sen bucusun şeklinde insanlar ayrışmamalı açıkçası. Zaten, hani, kitaplarda da geçmiyor böyle şeyler, öyle biliyorum.
Kesinlikle istemez, niye istesin ki? Ya, yani, birkaç Evet, evet, ya, mezhepler zaten sonradan uydurma şeyler aslında.
Evet, hani, Kur’an mesela İslamiyet için düşünürsek, işte, hani, Alevilik var, Hanefilik var, hani, bu ş bu tarz mezhepler var ama Kur’an'da bununla alakalı hiçbir bilgi yok. Zaten peygamberden sonra gelişen bir durum olmuş bu değil mi?
İnsanların kavga etmesine olan Hı hı. Yok, yok, zaten Evet, orijinalinde zaten öyle bir şey yok yani. Hepsi normalde tek tek farklı yorumlamalar yüzünden gelişen ya da, işte, ortaya çıkan milyon tane mezhep var.
Evet. Hı hı. Evet.
İnsanların sadece kavga etmesine yol açıyor. Yani, bilmiyorum bence toplumsal bir sıkıntı bu, şey değil, dinsel bir sıkıntı değil. Yani, mezheplerin zaten direkt olmaması lazım.
Hı hı. Yani, din insanları ben ayrıştıracağını zannetmiyorum. Hatta daha da birleştirmeye yönelik maddeler içeriyor. Bu biraz daha insanlara özgü bir, eee, özellik. Evet.
Sadece çünkü Öyle, öyle zaten Dinin özünde, bir noktada insanları birleştirmek de var zaten.
Evet.
Beraber, yani, mesela, namaz kılmak insanları birleştirici bir şey. Kiliseye gitmek insanları birleştirecek bir aktivite.
Hı hı. Ya, mesela Ramazan, aynı şekilde hep birlikte yapılan bir aktivite.
Evet. Toplum yaratıyor, yani, ortak bir değer ile toplum yaratmaya yönelik, eee, kurallar inmiş yukarıdan. Sadece bunu farklı anlayan, ııı, lider kesim diyelim.
Evet. Ha ha.
Farklı insanları farklı gruplara çekmiş. Ondan sonra mezhepler ortaya çıkmış ve şimdi, hani, mezhep kavgası yapan adama mesela, ben saygı duymam, işin gerçeği. <chuckles>
Evet. Aynen, yani, ben de senin gibi düşünüyorum gerçekten, eee ,cahilce olduğunu düşünüyorum. Yani, tamamen at gözlüğüyle bakıp hiçbir şekilde bunu, iii, yani, birazcık düşünse belki idrak edecek ama düşünme gereği bile duymuyor.
Evet. Kesinlikle düşünmüyor.
Hı hı.
Yapacak bir şey yok ama yani o varlar ve <chuckles> var olmaya devam ederler maalesef ki.
Evet. <chuckles>
Ben sana şeyi anlatayım. Trump'ın seçim kazanma muhabbetini anlatayım.
Yani. Hı hı.
Eee, Cambridge Analytica diye bir şirket var
Evet.
İngiltere'de. Bu adamlar, eee, toplumun, işte, sosyal medyayı kullanarak özellikle Twitter, Facebook gibi, eee, toplumun ne düşündüklerini, ne hissettiklerini ve ihtiyaçlarını çok iyi analiz etmişler.
Hı hı. Hı hı. Hımm.
Bu yaptıkları analizler sonucunda da Trump'ın normalde hiç alakası olmayan kampanyalarını üretmişler. Mesela, sen, işte, diyelim ki Arizona'daki bir şeye ihtiyacın var, bir bir şey olması da gerekiyor
Hı hı. Hı hı. Evet, hı hı.
senin karşına sosyal medyada tam olarak o ihtiyaca yönelik bir kampanya çıkıyor. Yani, böyle, bir sonuç olarak insanları ikna etmişler bir şekilde. Benim bildiğim kadarıyla
Hımm. Evet.
o, şey, zaten ondan sonra da, hani, seçim çok beklenmedik bir şekilde kazanılmıştı ya iki bin on altıda. Bu da öğrendiğim ilginç bilgilerdendi, yani, sosyal medyanın ve
Hımm. Evet. Zaten seçim kampanyalarını bu şekilde başarıyla yürüt yürütenler genelde, hani, kazanıyor, öyle değil mi? İnsanlar Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Haklısın.
Evet, sosyal medyayı çok etkin kullanmak gerekiyor.